Also, ich bin aktuell in der glücklichen Situation, dass ich ein Team aufbaue, ja. Also, ich bin eigentlich Freelancer seit 'n paar Jahren und habe jetzt auch schon an verschiedenen Projekten solo gearbeitet. Und aktuell arbeite ich für ein, ja, relativ großes deutsches Verbrauch äh, Vergleichsportal und da erlaubt es mir mein Vertrag, noch 'n paar Freelancer mit, ja, reinzunehmen in mein Projekt und da habe ich das richtig groß aufgezogen. Ich hab J Jobausschreibungen international erstellt. Ich habe da auch Bewerbungsgespräche geführt und ja, also 'n Assessment durchgeführt, 'n Training on the Job und hab jetzt mittlerweile auch 'n Team, ähm, ein, ja, ein ein ein Teamteil besteht aus ungefähr 6 Leuten, die die eigentliche Arbeit machen. Und dann hab ich noch 'n kleineres Team aus 2, 3 Leuten, was die Arbeit von den anderen kontrolliert. Und das ist eigentlich ganz cool, so zu sehen. Allerdings habe ich so 'n bisschen das Problem mit, ja, mit der Qualitätskontrolle, weil ich nicht so richtig weiß m du musst dazu wissen, okay, das größere Team besteht überwiegend aus Philippinern und das kleinere Team überwiegend aus deutschsprachigen Leuten
Mhm. Okay.
und ich hab so 'n bisschen Probleme damit, ähm, die Aufgaben korrekt zu delegieren, weil einige von den Philippinern fragen jetzt auch, es au es ähm, ob die in die Qualitätskontrolle wechseln können, w w weil die ihre Arbeit oder gutes Feedback bekommen haben für die Arbeit. Und da bin ich noch so 'n bisschen unsicher, ja? Und ich dachte, ich frag dich mal, vielleicht kannst du mir da helfen dabei.
Okay. Okay, also es geht jetzt darum, ähm, dass quasi du bisschen so das Problem hast, äh, die die ja die Leute, die bis jetzt die Arbeit gemacht haben, wollen dann quasi, ähm, noch mehr Verantwortung übernehmen oder würden die dann nur noch diese Qualitätskontrolle machen und gar nicht mehr ihre Arbeit oder, ähm und da bräuchtest du quasi noch mehr Leute im Team oder wie ist da das konkret geregelt?
Mhm. Also es geht darum, dass die Leute oder zumindest Teile des großen Teams weil die sagen: „Oha, ich hab ja richtig tolles Feedback bekommen, meine die ganze Zeit schon", und die fragen dann, ob die auch mit Qualitätskontrolle machen können. Ähm, die würden dann nicht nur ausschließlich Qualitätskontrolle machen, sondern beides, ne. Die würden vielleicht also zwischen beiden Teams hin und her wechseln. Aber mir geht's bei meiner Frage eher darum, ähm, weil ich mir unsicher bin, ähm, ob diese Leute dann die Qualität auch wirklich, ähm, ja, optimieren, also ob ob die wirklich zur Qualitätskontrolle, äh, beitragen können, weil du musst dir das so denken, dass diese deutschsprachigen Leute auch die Arbeit von dem größeren Team kontrollieren und gucken, ob die Rechtschreibung richtig ist, ob das äh, ob das alles richtig eingesetzt wurde, weil die Philippiner au auch häufiger mit 'nem Übersetzungsdienst arbeiten, ja? Das heißt, es geht da auch wirklich so 'n bisschen um die deutsche Sprache, ähm, und die Arbeit selbst besteht darin, Amazon-Produkte in 'ne Vergleichstabelle einzufügen und die Daten mit Symbolen wie Plus-Symbolen und Häkchen und so zu versehen. Also, es ist eigentlich relativ easy, da m dafür muss man nicht Deutsch sprechen können. Allerdings gibt's unten auch, äh, Vor und Nachteile, so 'ne so 'ne Rubrik, und da arbei arbeiten die dann mit 'nem Übersetzungsdienst. Ja, und das wird dann auch von der Qualitätskontrolle jedes nochmal angeschaut und optimiert und genau. Und deswegen hab ich da so 'n bisschen Bauchschmerzen, wenn ich da dran denke, an die Fragen.
Mhm. Ah, g Mhm. Okay. Okay. Okay, Okay. Verstehe. <giggles> Okay. Gab's schon mal so 'ne Situation, wo so wo jemand, der vorher diese, ja, ähm, normale Arbeit gemacht hat, dann quasi befördert wurde. Hast du da schon mal irgend so 'nen Referenzfall, wo das passiert ist, oder wäre das jetzt würde das damit so neu eingeführt werden?
Genau, das ist genau ein Punkt, an den ich denke, weil es gab wirklich schon mal also, es gab 2 Situationen, um genau zu sein. Die eine, äh, die hat sich direkt für die Qualitätskontrolle beworben, hat auch philippinische Nationalität und lebt auf den Philippinen, aber die kann halt relativ gut Deutsch sprechen, ja? Sie hat auch 'nen deutschen Ehemann. Und die arbeitet auch, äh, in der Qualitätskontrolle und macht ihren Job auch gut. Und die hat dann gesagt: „Ja, ich hab da noch 'n Kumpel, der könnte auch in der Qualitätskontrolle arbeiten.“ Und da hab ich gesagt: „Okay, cool.“ Ähm, und da haben wir das mit ihm versucht, und er ging wirklich gar nicht. Also, das war so schlechte Qualität, die er da abgeliefert hat. Und ja, den haben wir dann quasi, äh, ja, sozusagen degradiert, dass der nur die normale Arbeit macht. Mhm, und jetzt kommen halt andere Freelancer, die schon seit Anfang an, also seit 2 Jahren in dem normalen Team sind un und auch wirklich durchgängig sehr gute Arbeit leisten, was die Implementierung solcher Produkte betrifft, auf mich zu und fragen, ob sie die Qualitätskontrolle mit unterstützen können, genau. Also, meine Erfahrung bisher waren da aber zwiespältig, wie gesagt.
Mhm. Oh, okay. Okay. Mhm. Okay okay. Ist denn grade wirklich überhaupt notwendig, dass die Qualitätskontrolle da noch zusätzliche Kräfte bekommt? Also, pa braucht man das, oder ist da einfach mehr möglich, oder wie notwendig wäre das?
Ich brauche es aktuell zwar nicht unbedingt, also es ist nicht überlebensnotwendig, aber mein Ziel ist es schon, jedes Ticket, was abgearbeitet ist, von dem normalen Team schnellstmöglich kontrolli z-kontrollieren zu lassen, ja. Und es kann durchaus sein, weil wir ja nur 'ne Qualitätskontrolle haben, die aus 2, 3 Leuten besteht, ähm, und die Philippiner auch 'ne Zeitverschiebung von 6 Stunden haben, ja, ähm, dass es dazu kommen kann, dass ein Ticket oder, dass halt Tickets teilweise 6, 7, 8, 9, 10 Stunden unkontrolliert sind und es wär schon cool, um ehrlich zu sein, 'nen Philippiner mitzuhaben, der dann halt in der gleichen Zeitzone das kontrollieren kann, ja.
Okay. Ja, klar. Mhm. Klar, also da gibt's auf jeden Fall Vorteile, die da irgendwie ähm, ja, präsent wären. Aber natürlich auch verständlich, dass du da grade so 'n bisschen Bauchschmerzen hast, grade wenn das schon einmal so 'n bisschen nicht funktioniert hat. Ähm, so jetzt 'ne Einarbeitung in diese Qualitätsanforderungskontrolle, dauert die lange? Also, wäre das viel Aufwand, das einfach mal bei 'n paar Philippinern dann wirklich auszuprobieren oder wär das relativ leicht möglich?
Mhm, es wäre schon mit etwas Aufwand verbunden. Also, w ähm, die Einarbeitung in die Qualitätskontrolle nimmt etwa ja, schon so 2, 3 Stunden one-on-one, also eins zu eins, äh, in Anspruch. Und, wir arbeiten aber zudem noch mit relativ vielen Schulungsvideos, ja? Also, immer wenn ich merke, okay, äh, die Qualitätskontrolle hat 'n keine Ahnung da ein strukturelles Problem, oder die könnten das oder jenes besser machen, dann nehme ich 'n Video auf und stelle das, oder lade das hoch in die Cloud und stelle das halt somit zur Verfügung, ähm, zur zu Bildungszwecken. Aber die reine Einarbeitung, die dauert schon etwa, ja, 2, 3 Stunden teilweise. Das stimmt.
Okay. Mhm. Okay. Und, diese Einarbeitung könntest du dir vorstellen, die auch, ähm, ja, irgendwie über Videos laufen zu lassen, oder muss man da wirklich, eben wirklich mal mit so 'ner Person reden?
Das ist mir total wichtig, dass ich das persönlich mach, ja. Einerseits, dass auch nachgefragt werden kann. Und grad Philippiner, die haben so 'ne Arbeitskultur, ähm, die gucken, wenn ich sag: „Okay, guck dir das Video an“, dann gucken die sich das Video an und haben dann aber vielleicht so 'n bisschen Bedenken nachzufragen, weil die dann denken, dass ich denke, dass sie das nicht verstanden haben oder dass ich halt 'ne schlechte Meinung von den Philippinern dann hab, was aber nicht stimmt, ja? Also die haben so 'n bisschen, äh, Druck, auch jemanden zu gefallen, ja? Oder ja, m m das ist aber dann auch 'n anderes Thema. Aber mir ist es halt total wichtig, das persönlich zu machen, ja? Und es hat sich auch bewährt, sage ich mal.
Okay. Okay. <chuckles> Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall 'ne knifflige Situation und verständlich, dass du da grad so 'n bisschen am Rumüberlegen bist. Du hast jetzt gesagt, es gibt da eine Philippinerin, die macht das schon relativ gut. Könntest du dir vorstellen, diese Einarbeitungsaufgaben vielleicht an sie zu delegieren und dann das weiterzugeben? Das würde dir so 'n bisschen den Druck rausnehmen, aber du weißt trotzdem, da ist jemand Gutes vom Team, der das machen kann. Wär das 'ne Option?
Mhm, also, das an sie zu delegieren also <clears throat> direkt an sie zu delegieren wär jetzt, ähm, nicht so zielführend, denke ich, weil sie ja auch nicht so häufig arbeitet. Aber da du das erwähnt hast, ich hab noch 'nen anderen ähm, noch 'nen anderen Mann in der Qualitätskontrolle. Der wohnt in der Türkei und er ist quasi mit die zweite Person, oder beziehungsweise die erste Person, die ich in die Qualitätskontrolle geholt habe und auch schon relativ vom Anfang an mit dabei und der macht das echt super. Also, da muss ich wirklich sagen, der ist super mit dabei und
Okay. Mhm.
den könnte ich tatsächlich für so was einspannen, denke ich. Also, da hätte ich auch in der qualitativen Richtung keine Bedenken.
Ja. Okay, weil ich glaub, das wär der richtige Weg, weil es wie du sagst, es ist viel Aufwand und das macht natürlich auch Sinn, dass du da schon so 'n bisschen den persönlichen Austausch haben willst, grade bei der Einarbeitung. Aber eben durch dieses Delegieren, das macht's dann möglich, dass man das 'n bisschen erweitern kann. Das Ganze wird 'n bisschen skalierbar, aber du hast trotzdem noch ähm, ja, deine Kontrolle, dass all diese neuen Menschen, die in diese Rollen kommen, trotzdem, ja, das nötige Wissen mitbringen. Also ich glaub, das ist 'ne relativ es ist sol 'n solider Anspruch, äh, das einfach mal über diese Schiene zu probieren.
Genau. Also, ich denke auch, dass das ähm, 'ne gute Vorschlag ist, den du da gemacht hast und ich werde, denke ich, auch jetzt gleich mal m oder morgen den mal anschreiben, wie der sich das so vorstellen kann. Mhm, hast du denn noch 'ne Idee, wie ich das vielleicht auch nachkontrollieren kann oder wie ich das ähm wie ich das evaluieren kann, wie diese Person dann diese Einarbeitung vollzogen hat, ob das zu meiner Zufriedenheit war?
Mhm, du könntest ja dir einmal so irgendwie 'ne Sch äh, 'ne Liste erstellen mit Sachen, äh, die erfüllt sein müssen, die dann ähm, eben dieser neue Mitarbeiter, also, dem du jetzt diese neue Aufgabe gibst, äh, die Leute einzuarbeiten, der soll das einfach so 'n bisschen an dich reporten, zu sagen: „Was wurde besprochen? Was waren die Rückfragen? Ähm, wie hat die Person gewirkt“? Damit du so 'n grobes ähm, Bild dafür bekommst und dann siehst du ja relativ schnell, ob diese Leute performen oder nicht und dann, ja, hast du auch so 'n kleine so 'ne kleine Referenz, wo du sagen kannst: „Okay, der hat äh, in diesem in dieser Liste gut performt und arbeitet auch gut, das passt“, oder: „Er ha hat schlechte Antworten gegeben, aber arbeitet dafür super oder andersrum“. Also so kannst du das alles 'n bisschen, ja, kontrollieren und auch, ja, I bisschen skalieren, weil das dann eben für mehrere Leute möglich wäre.
Genau, das ist eigentlich 'ne sehr gute Idee. Also gerade ist mit der Liste, ja, dass ich da mal schaue und wie so 'ne kleine Checkliste erstelle, ja. Und ich denke vielleicht auch, äh dass wir das aufnehmen können, diese diese Einarbeitungs-Session und, dass ich das im Nachgang
Genau.
noch mal anschauen kann per Video, wie das gemacht hat. Das ist auch 'ne gute Möglichkeit, um der einarbeitenden Person Feedback zu geben. Das ist 'ne eigentlich sehr, sehr coole Idee, genau. Okay, gut, dann danke dir erst mal für deine deine Vorschläge. Da hast du mir schon sehr gut weitergeholfen, ja. Dankeschön.
Mhm, das stimmt. Das stimmt. Das freut mich dann. Viel Erfolg dir und deinem, äh, Unternehmen, dein Mitarbeitenden. Ihr schafft das schon.
Ja, danke.